Certo.
Nome e eu falei: "Ah vou clicar aqui para ver o que dá". Sabe, tipo, ah. Por que não? <laughs> Cliquei entrei nesse grupo e assim que eu entrei nesse grupo, uma pessoa, eh, me me co era só de mulheres, né, mães. "Ah bem-vinda" não sei o que e tal e a gente começou ali trocar, hum, conversas ideias ali no nesse grupo. E aí eu vi que me identificava com algumas pessoas e tal com opiniões. E aí contava histórias muita mulher junta, até em grupo de WhatsApp sempre sai, né.
Por que não? <laughs> E. Uhum. Certo. Uhum. Sim.
alguma coisa, uma treta. Hã, hum. Muita. E aí no
Muita conversa e muita briga, né. <chuckles> Alfinetadas e afins.
Muito. E a gente começou a conversar no privado eu e essa outra essa outra moça, né, essa outra menina, menina. <chuckles> E aí a gente ficou muito amiga, assim.
Uhum.
Né. E a gente não sim, e a gente não se conhecia pessoalmente.
Deu um clique.
E aí mudamos pra Itália em fevereiro, essa mi essa menina já estava na Itália desde outubro de 2019, eu mudei em fevereiro.
Uhum.
E aí estourou pandemia, e aí a gente conversava muito, e aí a gente começou a estreitar a nossa amizade ali online, de trocar ideias, aí começou já filhos, maridos, e aí meu Deus, socorro, estou surtando. E começou aí no verão quando abriu um pouco a Itália deu uma uma, né, abriu um pouco os portões vamos colocar assim, a gente conseguiu se encontrar. Todas as meninas daquele grupo, eh, se se encontraram, fizemos um grande churrasco em um em um lugar que tinha mais espaço.
Uhum. Sim. Sim. Sei.
De todos os cantos da Itália. E aí, a gente se conheceu eu e essa e essa menina. E a gente conversando e
Isso já era o quê? 2021 provavelmente, né.
Não era 2020 ainda, era no verão de dois mil e vinte. Sim, porque no verão abriu um pouco né. Liberou, um pouquinho, depois fechou de novo. Então e aí, eh, os os homens foram para um lado, as mulheres para o outro lado, e o meu marido algum em um certo momento veio para mim e falou assim: "Olha, nossa eu estava conversando com um cara ali super gente boa".
Ah, dois mil e vinte ainda. Tá, legal. Certo. Hum.
"Super gente boa, não sei o que, ai que legal, não sei o que". De repente, esse cara super gente boa, a gente descobriu que era o marido dessa menina que a gente tinha se dado super bem também.
Ah, que legal. Tipo vocês tinham uma mentalidade que se alinhava certamente, que até os maridos se deram bem.
<laughs> Sim.